Eee, dengerin coach aku sih, jadi kayak coach aku sebenarnya melarang aku buat ngangkat segitu saat itu, gitu. Tapi aku betul betul, karena dia tahu bahwa aku belum siap, gitu loh. Tapi akunya bandel gitu, nah, jadi akhirnya aku nurut sama coach-ku aja, gitu. Karena dia yang tahu tahu tahu badanku tahu, eee, capekku gimana dan segala macam, dan dia dan dia yang merancang programku kan, jadi dia lebih pahamlah gitu, dan yang pasti aku harus lebih mendengarkan diri sendiri daripada eh, mendengarkan badan ya, daripada egoku.
Oh, oke, sudah ada larangan berarti. Mhm, iya iya. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Oke. Iya iya, mhm. Tapi secara konkret, cara khusus yang kamu lakukan, yang kamu pakai buat jaga punggung kamu biar nggak kambuh lagi itu gimana tuh?
Iya. Eee, pada akhirnya setelah pijet itu tadi, ada latihan-latihan rehabilitasi sih, jadi kayak ada latihan rehabilitasi kita selamat, eee
Mhm. Oh, menarik.
4 bulan 4 bulan setelah cedera itu, eee, ada latihan rehabilitasi gitu, buat benerinlah paling enggak, gitu. Tapi itu pun belum belum seutuhnya ini ya, seu belum seutuhnya pulih, gitu.
Iya. Mhm mhm. Karena pasti trauma ya, itu punggung kamu ya dan
Iya, betul, memang memang harusnya itu ke fisioterapi gitu loh, tapi aku enggak ngebawa ke fisioterapi. Nah, gongnya lagi adalah, eee, setelah itu ada nih aku ikut kompetisi kan.
Mhm mhm. Oh, oke.
Nah, waktu mau ikut kompetisi ini ada lagi aku melakukan kesalahan gitu, yang harusnya, yang harusnya aku tuh angkat 130 kilogram tapi keangkatnya 150 kilogram, tapi ini tuh bukan ego ya, jadi aku salah salah salah loads, gitu loh, salah masukin plate heeh, salah masukin beban, gitu. Pas keangkat, "Kok, berat banget", gitu, terus sampai ke-trigger lagi akhirnya, eee
<chuckles> Apalagi tuh? Wah, aduh. Oh, ngasih beban. Mhm mhm mhm. Mhm mhm.

Cukup sensitif tapi kalau sekarang, ini sudah di fisioterapi berkali-kali, kebetulan betul heeh dan, wah banyak sih fisioterapinya, kayak
Oh akhirnya di fisioterapi. Mhm.
dry needling-nya aja mungkin 5 kali pertemuan, terus di luar dry needling itu ada kayak, eee, yang kayak ultrasound terus, eee, TENS terus gitu gitu lah. Itu tuh ada juga kayak mungkin
Mhm. Mhm, ya.
empat kali. Jadi, udah berkali kali ini pun kadang masih ke trigger tapi enggak, banyak lah jadi kayak, <tsk> tinggal 10, 20% lah ini sisanya. Harusnya masih ke fisioterapi lagi. <laughs>
Mmm. Oh syukurlah. <laughs> Syukur deh, tapi kamu tadi kan sempet bilang ya kalau, eee, pelajaran yang paling besar yang kamu dapetin, dari peristiwa ini kan, kamu lebih apa lebih bisa, eee, lebih mau peka untuk dengerin sinyal tubuh kamu sendiri gitu. Ini juga ini juga berlaku mendengarkan sinyal tubuh sendiri dalam hal lain enggak sih? Kayak misalkan yang enggak ada hubungannya dengan latihan beban kamu atau olahraga kamu gitu?
Betul betul. Betul banget. Mmm, bisa sih kayak contohnya
Misalkan kecapean kerja gitu kan, ngaruh ke badan juga kan?
Betul, betul. Nah biasanya kalau aku sih kalau di luar latihanku ya itu, eee, asam lambung sih. Jadi kalau misalnya, asam lambung betul betul, aku punya asam lambung. Bahkan kalau udah kumat <laughs> kalau udah kumat banget yang sampai parah itu, eee, aku bisa ke UGD sendiri minta suntik sendiri gitu, kayak
Mhm. Oh kamu punya asam lambung? Ah sedih, sedih banget. Mhm Oh anestesi ya, buat penghilang rasa sakit ya?
Iya. <laughs> Enggak enggak, bukan bukan anestesi tapi kayak ada obat untuk, eee eee, buat meredakan asam lambungnya gitu, untuk ngestop lambung memproduksi asam lambungnya gitu ada, disuntik biasanya.
Oh oke, oke Kalau mmm, kalau asam lambung itu berarti sinyalnya tuh biasanya apa sih? Kamu ga abis makan sesuatu terus
Kebanyakan begadang.
Oh benar juga sih ngaruh ya, begadang, stres. Mhm mhm. Ya, benar.
Iya, iya tau. Jadi kalau ketika asam lambung udah naik terus, enggak turun turun, ah, ini berarti terlalu banyak begadang, berarti jam tidur harus dijaga gitu.
Mmm, oke. Oh, tapi kalau kamu mau bisa balik ke masa sebelum kamu cedera tadi ya, eee, waktu kamu latihan itu, yang pengen kamu kasih tau ke diri kamu sendiri itu apa? Karena membaca sinyal tubuh itu berarti kan harus ada ikatan yang cukup kuat antara kamu dengan diri kamu sendiri kan?
Mhm, iya iya. Betul. Eh, jangan egois deh gitu, jangan egois, jangan
Ah iya, iya.

Oh, menarik sih. Jadi kamu bener-bener lebih, lebih menghargai juga, apa, sinyal yang muncul dari tubuh kamu ya? Tapi kalau misalkan nih, sinyalnya muncul, respon pertama kamu tuh kayak kamu menunda dulu, tapi sebenarnya kamu sudah sadar ada sinyal dari tubuh kamu, atau kamu kayak langsung aja gitu? Mmm, <smacks lips> me ap me membuatkan langkah antisipasi gitu?
Mhm. Betul betul. Menunda dulu. <laughs> Tetep kayak iya iya, bener bener. Karena orang-orang kayak kita, orang-orang yang biasa di kompetisi, itu pasti ada egonya, tuh pasti, gitu. Jadi, ketika sinyal tubuh itu akhirnya keluar gitu, muncul gitu, eee, pasti ada eee, apa ya, istilahnya, ya? Kayak ada denial-nya dulu, ada kayak mengelaknya dulu, gitu loh. Kayak, "Enggak ah, aku bisa kok aku bisa kok." Gitu loh. <tsk> "Ini mah kecil." Gitu, "Ini mah cuma capek biasa." Gitu-gitu. Jadi, ya
Masih tetep ada itu ya, ada. Mhm mhm. Mhm, oke. Iya iya. Ah, mmm, mhm mhm. Nah, itu menurut kamu tuh kenapa tuh? Maksudnya, kenapa orang-orang, itu sering banget baru mau bener-bener berhenti, ketika badannya tuh bukan yang cuma ngasih sinyal, tapi yang udah teriak gitu loh?
Ya, karena memang cetakannya aja. Kayak, kayak blueprint-nya kita tuh emang kayak gitu. Emang, emang egonya besar, gitu. Makanya itu, itu yang harus kita lawan, gitu. Sebenarnya, ye, kita lawan diri sendiri aja sendiri sih, sebenarnya.
Oh. Mhm mhm. Iya iya. E berarti secara nggak langsung kayak manusia tuh butuh pembuktian dulu, ya? Kalau belum sampai kejedot tuh, "Ini masih bisa." Gitu kali, ya?
Iya, ben bener. Betul. Kan, we never know, if we never try. Widih! Kita nggak akan tahu, kalau kita nggak nyoba, gitu loh.
Oh, betul juga, sih. Iya iya iya. Heeh heeh heeh. Tapi, dari sekian, mmm, banyak iya, dari peristiwa kamu yang cedera itu kan cukup, mmm, fa boleh dibilang fatal ya, fatal, enggak, ya enggak juga, tapi kan itu sangat ngaruh ya ke tadi kamu bilang, ke fisik, dan ke psikis kamu, gitu. Cuman, pernah ada perasaan yang, "Nggak ah, aku habis ini mau berhenti aja." Gitu, nggak?
Tapi, ya, nyoba-nyoba, itu juga jangan. Iya. Betul. Eee, kalau mau berhenti sih enggak, cuman kayak sedih gitu, loh, kayak, "Duh, kok nggak sembuh-sembuh ya cedera ini?" Gitu. Karena tuh bener-bener
Mhm. Iya.
kayak kayak meskipun sudah sisa tinggal 40% pun itu masih mengganggu gitu loh rasanya. Jadi kayak yang, "Masa iya sih, aku seumur hidup harus berdampingan sama rasa sakit ini?" Gitu. Tapi ya ternyata bisa kok, dikurangi. <chuckles>
Iya, sih. Mhm. Aduh, sedih, sedih. Mmm. Tapi dari pengalaman kamu ini, akhirnya kamu juga share knowledge ke teman-teman kamu nggak sih? Kayak untuk, "Hati-hati, jangan egois, sinyal tubuh harus kamu perhatiin." Kamu juga share ke mereka, ya?
Oh, ya ya. Betul betul. Iya, tentu. Tentu tentu aku share ke buat temen-temen yang apalagi yang balu bel baru belajar ya, kayak, "Aduh, jangan deh." Karena itu nyesalnya bisa seumur hidup.
Mhm, mhm.